Ừm. Thế á con người ở trên đấy thì mình thấy như bạn kể là mọi người rất là thân thiện, và mọi người s à, rất rất sẵn sàng giúp đỡ người khác ấy, kiểu, người ta sống rất là tình cảm. Thế á về đấy là về con người, còn về ví dụ về các cái món ăn hay cảnh đẹp ở trên đấy thì bạn đã trải nghiệm những những những những những cái gì?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, về món ăn ở đấy thì mình cũng được ăn rất là nhiều món đặc sản ở Cao Bằng cũng như là Bắc Kạn. Thì đặc nhưng m lại món mà làm mình ấn tượng nhất là chắc là bánh cuốn Cao Bằng. Thì, ờ, ừ, bình thường thì
Ờ. Thế á? Mình cũng nghe cái món bánh cuốn Cao Bằng này rồi, thì cái bánh cuốn Cao Bằng này nó khác gì so với cái bánh cuốn ở Hà Nội nhỉ? Bởi vì ở Hà Nội mình cũng thấy có có những quán bánh cuốn bình thường ấy, thì nó khác gì nhỉ?
Ừm. Thường ừ, thì bánh cuốn bình thường ở vìa ở miền Bắc mình thì hầu như nà mọi ở trên Hà Nội thì mọi người nà chấm bằng cái nước mắm. Ừ, nhưng mà ở trên đó thì mọi người nà có cái nước, kiểu, nước hầm xương ấy. Nó như kiểu nước sốt ừm, đúng rồi.
Ờ, nó như, kiểu, nước canh á? Ừm, ờ.
Thì mọi người ăn kèm với cả cái đấy. Thì, kiểu, khá là độc đáo, mọi người có thể ăn xong mọi người có thể uống được cả cái bát canh đấy luôn, rất là tuyệt vời. Và nó nà nước hầm xương nên nà, ừ, nó rất là ngọt, ờ, đậm vị. Mình sẽ ăn rất là ngon, ừm, nó cắn cả vị béo béo béo ở từ mỡ xương, ừm.
À. Ờ. Thế là nó nó ăn giống giống cái kiểu là ăn ờ, nó giống giống kiểu ăn, a, bún, đúng không nhỉ? Kiểu như, kiểu, bún mình mình chan vào nhưng bên trong đấy nó là bánh cuốn, đúng không?
Đừ, đúng rồi, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình thấy rất nà ấn tượng và, kiểu, khá nà độc đáo. Ừ, ngoài ra thì mình cũng được chiêm ngưỡng một trong những cái thác nước mà phải lói là lớn nhất Đông Nam Á, đó nà thác Bản Giốc, ừm, nổi tiếng, mà, kiểu, khi mình đến ấy thì đúng nà mùa mưa, ừm, nên là cái lượng nước đổ về ấy khá là nhiều. Ừ, nên nà, kiểu, mình cảm thấy, ô, thật nà hùng vĩ. Khi mà có rất nhiều các bạn ra đấy đứng chụp ảnh ấy thì, kiểu như, cảm giác là con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên luôn. Ừm.
Ờ. Ờ. Ờ, ờ. Ừm. Ờ, đúng, nếu mà vào mùa mưa thì nước ở đấy nó sẽ rất là nhiều. Ừm, nhưng mà đoạn đấy chắc nếu mà vào mùa cạn thì nước nó sẽ, kiểu, nó sẽ ít hơn, đúng không? Nó sẽ ít hoặc là gần như là không có, đúng không?
Ừm. Ừm, ừm Đúng rồi, đúng rồi, thì nó sẽ không được hùng vĩ như vậy, ừ, nên nà trong cái rủi thì, ờ, nó cũng có những cái, kiểu, may mắn nà mình được chiêm ngưỡng cái cảnh nó đẹp như vậy. Ờ, rồi một điều nữa nà khi mà sau chuyến đi ấy mình thấy là mình, kiểu, ờ, có thể, ờ, biết được cách quản lý chi tiêu tài chính nó hợp lý hơn. Tại vì mặc dù là đi 4 ngày nhưng mà thực chất là núc đấy mình trong tài tổng tài khoản của mình chỉ có 1.000.000 thôi nà mình vay được là đi được 1.000.000 thôi. Và mình đã sống sót qua 4 ngày giời và cũng may mắn nà không bị hỏng hóc gì nhiều lên nà cái việc mà, ờ, ờ, phát sinh chi phí thì không có. Nhưng mà bài học rút ra là mình, à, nếu mà chẳng may các bạn mà đi ấy thì cũng nên có khoản tiền dự phòng nữa, chứ không lên để một khoản mà vừa đúng, vừa khít như mình. Thì, ờ, lếu mà chẳng may có sự cố thì rất là nguy hiểm, ừm.
À. Ừm. À. Ừm. Ừm.